家庭に入る、とゆうことでね。うんうん。
ああ、2人の間に、えっとお子さんができたっていうことになるんですね、戸籍上は。
そうなんですよ。ま、これもね、ま、物理的にその2人は子供を作ることはできないのでね、それしょうがないんですけど、いや、今はほんとになんだろう、うん、変わったなっていうのはすごくわかるんですよ。
ああ、なるほど。 うんうんうん、うんうんうん。 うんうん。 ほんとですね、うんうん。やっぱりそういった環境であれば、お嬢さんがこう、私も結婚しないで、こう自由に自分の生き方を決めたいって、いうふうにおっしゃらるのもなんとなく、わかん、ね、ゆ言いたいなっちゃうかもですね、うんうんうん。
うん。 うん、うんうん。 うん。 そうなんです、ね。そうなんです。そうなんですよ、だからそれもすっごくわかるんですけど、まあ、なんかね、その子は私娘3人いるんですけど、あの、すんごくお母さんに向いてるんすよ、3人の中で一番ずば抜けて。
ようよう。 うんうん。 ああ！そうなんです。でも実のお母様がそうおっしゃれるなら、きっとそうなんでしょうね、うんうんうん。
そうなん そうなんです。だか、その特異性をね、気づいてないっていうか、なんかもう、言うんですけど、本人は、「私の遺伝子を継ぐものは必要ない」って、「嫌だ」って言うんですよ、なんか知んないけど。
うんうん。 うん。 ああ、じゃあ何か考えがしっかりした考えがあられるんでしょうね。
うん、なんだろう、なんか、わほんとに不思議なぐらい、なんか自己肯定感が低くって、でも、小さい時からすんごくモテてきてるんですよ、一番、さんにんの娘の中で一番モテてしてるんすよ。なのに、すごい自己肯定感が低くて
あ、うん。 うんうんうん。 あ、うん。 うんうん。 お！ なるほど。でもうんうん。 うんうんうん。何かほ本人が求める肯定感っていうのが今のこう、え受けるような、自己肯定とちょっと噛み合ってないとこなのかもですね、うんうん。だからうんうん。
も、残念だなって。 うん。 うん。 そうなんですね。だから娘は、なんでしょう、あの、やっぱり、えっとー、ま、ああの子が求めるハードルが高すぎるのか、なんなのか分かんないんですけれども、じゅうねんかんお付き合いしてた方ともお別れして
ええええ。 うんうん。

あ。なんか聞きますね、確かに。色んなその、うん、あの、卵子だけじゃなくて受精卵もだし、あの逆に、かって、あの、また自分の、戻してっていう風に、パートナーが居なくても、お子さんがちゃんと作れるっていう、もうシステムが出来上がってますね、今ね。
あ、ほんとに。 うん。 そう。 うん。 ええ。 そう。 そうなんですよ。私驚いちゃった。で、その子は、あの、その、受精した卵子を凍結してて、その受精した精子の持ち主と一緒に暮らしてるんです。
うんうん。 うん。うん。 ああ、なえ、なるほど。え？ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってください。受精卵あ、あ、でもその方と一緒に暮らしているということは、しょ将来的には、その、あの、受精卵を戻せば、2人の間にお子さんが生まれる。ん？
え、でしょ？え、え、でえ、でしょ？ね。 結婚よけど いや。受精卵戻して妊娠して、ふその人の子供を2人目う産む産んだんですよ、この間。
ああ、なるほど。おんおんおんおん。
うんうん。で、その、物理的なほんとのその精子の持ち主と一緒に暮らしてるんだけど
うん。ご結婚はされてないっていうああ、なるほど。<laughs>
しんな「なんで？」ってほんとになんかすごい、クエスチョンマークしかないんですよ。
うんうんうんうん。なんですけど、まあ、本人たちにしか分からない価値観があるんでしょうね、きっと。
うん。それとか うん。 そうなんですよ。あと、娘の友達が、ええ、にねん前に結婚したんですけれども。で、その子たち、結婚したんですよ、だけど、体外受精でべ別に健康なんです。2人たち2人とも問題無いんですけれども
うん。 うん。 はい。 うんうん。 あえ、ええええ。
わざわざ体外受精して、あ、戻して。ま、子供無事着床して。健康ですからね、なんら2人問題ないのでね。着床して、子供産まれたんですけど
うんうん。 うん、うん。 うーん。うんうんうんうん。

うん、で、それを言ったら
どうでしたか？ええ。
「まさかそこまで考えてるとは思わなかった」と
あ、逆に娘さんの方が、うん、うん、うんうんうん。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
うんうん。 うーん。 確かに、うーん、うん。 ふ、うん。うんうん。うんうん。 うん。 ええ。 <laughs> そうなんですね、うん、なかなかね。まだ色々なことがこの先あるかもしれないから、いつかお母様がね、言われたことのこう、言葉の意味が伝わる時期が来るかもしれないですよ、この先。うん、ま、ね、今じゃなくてもね。
うん。 うん。 うん、でもそれじゃあ遅いわ。卵子凍結は、今のうちにさ たら
そうですね。ほんとですね。なんとなくまたじ時間見てこう、ゆってみるってゆってみた方がいいかもですね、それだったら、うん。う〜ん、うん。
そうなんですわん。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
うんうん。<laughs> ほんとですね、 うんうん、ね、うん。頑張ってくださいね。ゆってみてください、また。うん。いいえ。